Iya, betul! Eee, aku tuh pernah ya, dulu tuh, eee, pas waktu lagi skripsi gitu kan. Nah, eee, apa sih namanya tuh, pernah udah bab 4 tuh, sama dosen tuh kayak, "Ini kayaknya harus, eee, direvisi lagi sih judulnya." Kalau misalnya revisi du judul kan, berarti bab 2, bab 3, bab 4 tuh harus kita revisi juga ya, Kak.
Mhm mhm. Mhm. Oh. Diganti juga ya? Oh luar biasa, mmm. Jadinya mhm?
Heeh, gitu kan. Nah, sedangkan, eee, waktu itu sidang tuh sebulan lagi gitu kan, kalau misalnya aku nggak keburu sidang, bisa se ngulang, eh, bisa ngambil lagi semester depan, gitu kan. Nah, disitu aku
Iya. Waduh, lama juga ya kalau misalkan seperti itu?